Oo, gano'n din. Ah, sang-ayon naman ako sa sinabi mo. Ah, ako din, kapagka araw ng sahod, ganiyan, talagang hindi ko sinasagad na, 'yo maubos 'yong sahod ko, kumbaga merong porsyento no'n na talagang, ah, inilalaan ko para sa savings. Kumbaga, good as gone na 'yon, um, hindi na puwedeng galawin kahit anong mangyari. 'Tsaka, isa pang gina mm, sige.
Mm. Mm. Tama. Mm. Tama, oo. Tama, at saka dapat ano, iwasan natin 'yong paggastos, 'di ba. Ikaw ba, magastos ka ba, maluho? <laughs>
Ay oo, oo. Ah, may pagkakataon, lalong-lalo na pagka meron bonus, ganiyan. Pero, tama ka, oo, sa mga may ma maano talaga, dapat talaga iniiwasan 'yong gumastos sa mga bagay na, hindi naman kailangan, ganiyan. Ah
Mm. Ah, oo. Mm. Oo, tama. 'Yong mga gusto lang natin, 'no.
Ka oo. Ah, a mas mabuti kung 'yong bibili natin 'yong mga kailangan talaga natin, 'di ba.
Mm, na tama 'yon. Kasi ano, may mga marami akong alam na tao ngayon na, lumaki 'yong sahod nila, na promote sila, tapos lumaki din 'yong gastusin nila. Dahil, ayun kumuha sila ng mga oo, kumuha sila ng mga hulugan na gadget, ganiyan, frien 'di ba. <chuckles>
Ta hmm. Mm. Ay, ah, oo. Mm. <laughs> Oo. <chuckles> Nagbago 'yong lifestyle nila, 'di ba. <chuckles> Oo. Tama, 'yon mismo. Tama, tama. Ah, siguro isa din na puwedeng gam gawin para makapag-ipon, eh, gumamit ng mga budget plan, ah, para masundan mo kung saan ba napupunta 'yong gastos. Eh, sa gano'n, mga paraan, kung nakikita mo na 'yong mga 'yan, eh, maaaring i-adjust mo ng kaunti para ba, lumaki 'yong ipon mo, ganiyan, 'di ba.
Mm. Mm. Ah, oo. Gastos, tama. Mm.

Hmm ayos ayos ah, actually parang naisip ko nga rin yung mga pets, pet supply mga pet food ganon parang, kung iisipin mo okey din siya eh, no basta kaso kasi ako hindi ako ma talagang masyadong maalam sa business ganyan. Eh, ah, parang pag ganon kasi kailangan mo pang kumuha ng puwesto, ng ah, magbabantay di ba? Oo yun nga yun nga.
Mm. Oo, mm, mm. Tama. Oo, oo. Oo, pwes malaki yung kapital, na kailangan.
Pero ano n parang nadala rin ako ng inspiration di ba kasi may kakilala din kami parang nung pandemya lang nagsimula yung pet shop nila ganyan, pet supplies, eh oo. Eh, ayun parang okey na ngayon oo parang kahit di na sila magtrabaho okey lang eh, kumbaga nga yung, ah, business nila na yun eh, parang yun talaga yung goal ko eh, kung yung business ko mas malaki pa yung oo, kaysa dun sa pinaka-ano mo trabaho di ba eh, parang ang saya naman nun. <snorts>
Mm. Oo. Ah, pet shop? Mm. Tapos di ba? Ayun nga. Oo nga. <laughs> Yung pinagkakakitaan nila 'no? Oo. Tama, talagang pag ano, pag nag pag nag-nenegosyo ka kailangan may lakas ng loob ka lang talaga di ba? Dapat hindi pwede yung mahihina yung loob kasi baka ano, um, parang hindi ka lang kumita ng ganito parang ayaw mo na mag-negosyo.
Mm. Mhm.
Lakasan lang ng loob kumbaga. Di ba? <laughs>
Oo, yun nga yun nga, ah, siguro challenge ko lang din kasi kasi um, parang yung family namin mag-asawa talagang mga empleyado ganyan eh. Ah kumbagaa wala muna sa business eh, pero hindi rin naman ano, talaga ng tama ka naman na lakasan lang din talaga ng loob eh. Kasi kung mag-papadala ako sa ano, <chuckles> na ayaw ko simulan di ba eh, walang mangyayari. <laughs>
Mm. Oo. Ah, mm. Oo. Mm. Tama. Oo. Tama, mm, kung hindi mo susubukan di ba?
Oo tama, tama.
Yung iba kasi nanghihinayang, eh, ah, ang laki na ng mga na-ipon nila pero ayaw nilang i-taya sa negosyo di ba yung parang nagiging, ah, ano ba yun? Nagiging safe sila?
Ay tama, tama.

Ah, para sa'kin kasi, ah magandang tanong yan, 'no? Ah, pinipili ko talaga at, ah, nilalagay ko dun sa mga kailangan ko na mga gamit talaga. Tapos, um, pag kasi bumibili ako ng mga kagamitan talagang iniisip ko, "Ano ba 'to? Kailangan ba talaga 'to o gusto ko lang bilhin?" 'Di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, ah. Mhm, tama mainam din naman yung ganong mindset.
Mm, may mga ganyan kasi tayo, eh, na akala natin kailangan talaga natin. Pero ang totoo gusto lang talaga nating bilhin, 'di ba?
Mm. <chuckles> Oo, parang map mabubuhay naman tayo kahit, ah, wala yun, ganun. Pero minsan mas pinipili nating kunin, eh, 'di ba? Bilhin.
Mm, pero ngayon mm. Oh, pero parang yung, ah, ito mga ilang araw bumili ako aircon. Pero para sakin kasi kailangan na ngayong mga panahon na to, 'di ba? Parang hindi na siya gusto, eh, hindi na siya luho, eh. <laughs>
Ah. Mhm. Oo, ay oo totoo, totoo. Oo. Oo, parang ano na nga siya kailangan na talaga, ah, lalong lalo na ngayong summer, eh, 'no? Um, ako rin naranasan ko lalo na meron kaming baby talagang kailangan mo ng aircon, kasi kawawa naman yung baby pawis na pawis pagka walang aircon, 'di ba? Oo.
Mm, 'di ba? Oo, po. Mm, 'di ba? Tama ne eh, kaysa naman sa mai-stroke mga ganyan, ma-high blood, eh, ba't hindi ka pa bumili ng aircon. <laughs>
<laughs> Tama, tama, tama. Oh, kumbaga para sa'yo rin naman yan, investment naman yan matagal din naman gagamitin yan, 'di ba?
Oo, tsaka ano hindi ka na lugi kasi araw-araw mo naman siyang ginagamit, 'di ba? Alam mo yun nga yung mga sinasabi ng asawa ko sa'kin, eh. Kasi minsan 'pag mga may ganyan akong binibili talagang nag may anli may alinlangan.
Oo, totoo, totoo. Mm. Oo. Mm.
Tapos susuhulan niya ay sasabihin niya sa'kin, "Ay, ano ba yan? Sige araw-araw mo naman gagamitin. Hindi ka na ano hindi kana talo diyan." Yung mga ganong bagay ba.
Heh. Ah, <chuckles> oo. Oo, tama naman ganon din naman minsan yung sinasabi ko sa asawa ko. Kumbaga kasi nagpapa magpapaalam siya sa'kin na, "Ay bibili ako ganito, ganito yung presyo, ganyan." Sabi ko, "Sige kunin mo lang, ah, kakailanganin mo naman yan ganyan." Um, parang nung nakaraan ng bumili siya ng headset sabi ko, "Sige, ah, total magagamit mo naman yan sa trabaho mo, 'di ba?" Eh di okay din naman, oo.
Mm, ah, talaga ba. Oo. Oo. Oo. Tama. Mhm. Ay. Araw-araw, 'di ba? Ang ganda sa isang ang ganda sa isang mga mag-asawa na parang, ah, tinatanong muna yung kung aprobado ba 'to, kasi kami din mag-asawa, lalo na ako wala akong trabaho tapos siya lang yung nagtatrabaho sa'min.
<chuckles> Oo. <chuckles> Oo. Tama, tama. Mm.